É, não, no comigo eu sou solteiro, então, eh, eu consigo encaixar bem, assim, eu tenho mais tempo, eu consigo dedicar isso. <chuckles>
Você tem mais tempo. É. Aproveitem, aproveitem quando, se é novo e solteiro. É.
Apesa apesar de eu eu traba eu trabalhava antes no em uma outra cidade, então eu eu tinha que pegar trem, né, todos os dias, então, isso já já f tem um certa influência em relação
Ah era mais mais puxado, é mais Eh, tipo, era 1 hora, assim, que você demorava, meia hora?
Isso era 1 hora, é 1 hora de trem, e aí era uma outra cidade, e aí eu não queria ir na academia depois do trabalho, porque ia estar bem cheio, e aí "tô meio cansado". Isso.
Olha. É, porque você perde 2 horas do teu dia só pra só pra ir para o trabalho, você imagina realmente você já aí você já vai a é, o incentivo meio que, eu até concordo, mas então você conseguiu, eh, mudar de trabalho pra tua cidade, então?
Isso, verdade. S É, eu consegui consegui um trabalho aqui na mesma cidade, e aí eu consegui, eh, eu geralmente vou na academia aqui, mas p acredito que a aca o clube, a academia mais próximo de casa é a é o melhor opção, assim, né, pra é mais prático, e aí você já tem ali um um certo incentivo pra ir também, e eu vou eu gosto de fazer minhas atividades físicas ali cedo durante bem cedo durante o dia, é, isso, isso, concordo.
Que bom, que bom. Ah. É, fica mais prático, mais prá Claro. Sim, é a melhor hora, melhor, que você já começa o dia, já começa é, porque aquela coisa, né o o, eh, ma a manter a motivação
Sim.
pra uma atividade física ou uma esportiva é é um desafio. Então o pra mim o principal, o a ajuda você ah, o que a gente estava tocando no a né, o assunto, é ter uma atividade prazerosa, que pra mim é o tênis, né, desde que não seja competição, né. Então, eh, aí você supera esse cansaço inicial quando você faz u uma atividade física ou esporte que que você gosta, também, então eu acho que isso aí é essencial
É, um desafio. Uhum, sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum.
mesmo. E então mas, a a além de além da natação, assim, você você tem alguma, hum, aquela pelada de futebol fim de semana ou quando eu era mais novo eu eu eu eu frequentava a de domingo no no clube, né, mas eu me lesionei numa, tipo assim aí você já depois dos 40 anos você já não tem a mesma
É. <clears throat> Uhum, uhum. Sim, sim. Nossa. Ah, é, não tem mais a flexibilidade limita um pouco, fica mais limitado. Uhum.
É e esporte de contato que nem o futebol, assim, você já

Isso. É e e um dos motivos de eu fazer na verdade, é justamente a questão de de reduzir reduzir o estresse, e eu acho que ajuda eh, essa movimentação do corpo, né, também tem a o fato da que faz a liberação de endorfina e e também melhora a circulação etcétera. Mas também
Sim. Correto. Concordo, concordo plenamente. Que é essencial a endor é. Ainda bem que você tocou é, ainda bem que você tocou no assunto da endorfina, porque acho que é o principal, eh, vantagem de praticar esporte é você, eh, produzir mais endorfina no seu sistema endócrino, e esse hormônio é muito importante, você não acha?
Uhum. Uhum, sim, sim, sim verdade. Mas a aí eu eu penso assim no na questão de aliv aliviar o estresse, às vezes se você faz algo um esporte em grupo, né, porque eu eu sem eu prefiro fazer o esporte que é sou eu sozinho, natação ou então musculação, eu faço sozinho, mas às vezes se você faz alguma coisa em grupo, pode ser que isso aumente também o estresse.
Sim. É. Hum. Sim, muito interessante mesmo. É porque é, tem a é competição, Aí aí você tá falando competição, né. Então depende é, exatamente.
Sim, sim. Isso, isso, mas para o lado da competição ou alguém que não sabe lidar com quando você tá perdendo ali no esporte, isso.
Perder ou ganhar concordo concordo plenamente. É, eu eu eu não eu quase nunca participo de torneio, é realmente quando mas agora que você tocou nesse assunto, realmente é uma é uma boa observação tua, né porque você tá praticando, eh, de repente você tá em um torneio de tênis realmente o ni o nível de estresse aumenta um pouco não é, mas na maior parte do tempo eu jogo por lazer. Mas você então você diria que o teu o teu esporte favorito é a natação a nível de treinamento?
Sim. Sim. Uhum. É, eu acredito que o bene eu consigo, eh, observar o benefício bem de quando eu faço natação eu durmo melhor, eu consigo, eh eh, ter a cle limpar mais a mente, assim, em relação ao meus ter mais foco, eh, ter mais concentração isso, isso, isso. Mas por um lado também, eh, tem a questão social, né, se você fica muito mais focado só nesses esportes, eh, em que você pratica sozinho
Sim, concordo. Sim. É a endorfina, é é o que você falou da endorfina, eu concordo plenamente também. Correto correto. Sim. Acho que é a variedade é que, eh, vari variedade acho que é a palavra-chave, né. Você pode fazer você pratica um, depois pratica o social, assim, porque pra você não ficar assim na mesma coisa, né, tipo, você ficar assim meio monótono. Eu você falou de natação eu também adoro natação, mas é mais a nível mesmo de treinamento, né. Você pra eh, você trabalha o corpo inteiro e tudo, mas de qualquer forma a uma pergunta só você
Sim, sim verdade. Uhum, verdade. Uhum. Uhum.
além do exer exercitar o teu corpo, né. Qual que é a mudança que você vê na tua mente quando ou quando você pratica uma atividade física, mentalmente, qual que você acha que é o a mudança?
Uhum. Uhum.